Volevo parlare con te di una difficoltà che, a volte, sento d'avere e che riguarda un po' la mia realtà quotidiana ed è quella di poter bilanciare tutte le cose a che a cui a me piacciono ehm, piace fare, ehm, con poi farlo, appunto, incastrare con la la vita di tutti i giorni, quindi, ehm, il lavoro, doppio lavoro, a volte anche triplo, dipendente dai progetti, la maternità, ehm, insomma, tutti i doveri e le responsabilità. Mi sembra a volte di avere veramente poco tempo e mi sento un po' frustrata a volte perché ho tanti interessi e visto che sono una persona che tende a non saper dir di no, in generale, anche per quanto riguarda poi le mie passioni, faccio fatica a volte a a fare chiarezza e e riuscire a trovare il giusto spazio per tutto senza arrabbiarmi con me stessa. Volevo un po' sfogarmi con te e e parlartene un po', magari mi riesci a dare un punto di vista, un consiglio.
Ma certamente, anzi hai fatto molto bene a parlarne con con me, rivolgerti a me oggi e credo che, appunto, proprio parlandone si riesca un po' a individuare quale potrebbe essere la soluzione o quale potrebbe essere un suggerimento che può funzionare nella tua nel tuo caso. Ehm, mi hai detto, appunto, che la tua vita è abbastanza movimentata perché tra lavoro, casa, famiglie e tutto il resto hai veramente poco tempo da dedicare alle tue passioni e ti volevo chiedere se ehm, hai una passione specifica o se ne hai più di 1 e se nel passato, ehm, dedicavi a queste passioni particolare tempo della settimana e qual è stato il cambiamento, cioè che cosa è variato adesso?
Sì, certo, allora, mhmm, se proprio parlo di passione posso posso menzionare 2 cose: una è il viaggiare e l'altra è la danza. Allora, la danza, ehm, riesco a dedicargli il tempo perché ho comunque un'attività sportiva, possiamo dire, e comunque, in settimana, più o meno, un paio d'ore a settimana le dedico anche se mi piacerebbe tanto poterlo fare più spesso. Però, ogni tanto, anche il fine settimana magari qualche laboratorio, qualche workshop di un corso particolare, allora, ogni tanto, lo butto lì e quindi faccio un po' ehm, il pieno, ecco, del della danza, del movimento e lì proprio mi sento proprio felicissima, ecco, all'apoteosi. Ehm, per quanto riguarda il viaggio, allora, devi sapere che io prima ero una viaggiatrice incallita sia dal punto di vista lavorativo, c sia dal punto di vista personale, nel senso che comunque ho vissuto in tanti paesi, ehm, ho cambiato tante volte la mia vita, l'ho stravolta e ristravolta e poi ho lavorato anche tanti anni nel turismo e questo mi portava a viaggiare frequentemente perché ero responsabile commerciale e, quindi, andavo a visitare clienti a destra e a manca, fiere e cose del genere. Poi una volta che mi trovavo nel paese, facevo anche e eh brava!
Mh-mh. <snorts> Ho capi Ne approfittavi per farti qualche giretto <chuckles> certo, certo.
Sì, quello che è cambiato è il tipo di lavoro e la maternità. <scoffs> Quello mi ha portato comunque a a vivere in modo divers
Eh, certo, beh. Ad essere più stanziale in inevitabilmente, anche solo per il fatto, appunto, di avere una famiglia con tutto quello che ne viene dietro. Quindi, in sostanza, adesso se dovessimo individuare, ecco, ehm <clicks tongue> ehm, quello che ti manca di più forse è proprio questo aspetto di di viaggio di di spostamento.
Mh. <clicks tongue> Sì, ehm, quello è proprio qualcosa che mi piacerebbe che facesse parte, ehm, della mia non della mia routine, però che sia qualcosa di più presente nella mia vita. L'ho sofferto molto dopo la maternità, proprio che non riuscivo neanche a leggere i libri di viaggio, mi veniva da piangere perché sentivo che non l'avrei mai più fatto
Certo. Ah, caspita mi spiace. <chuckles>
perché, <scoffs> ehm, sentivo proprio questa responsabilità, la bambina piccola non avevo comunque nessuna esperienza come madre e il mio cervello non non non rielaborava il fatto che comunque i bambini crescono, purtroppo, anche troppo velocemente, su certi aspetti e che comunque avrei ripreso un po' le redini nella mia vita. Mi sembrava come che la mia vita girasse solo intorno a quello e quindi tutto quello che era la parte del viaggio mi faceva proprio soffrire perché sentivo una parte di me che era che era castrata, insomma. Adesso non lo vivo più così ecco per fortuna ho imparato a integrarlo in modo diverso.
<chuckles> Lo capisco. No, certo, ci vuole anche del tempo un po' ad entrare nel ruolo della maternità, no? All'inizio si è un po' scombussolati ed è anche normale che sia così; questo ovviamente non sminuisce la sofferenza perché si cambia e e ci si pre ci si deve prendere un po' le misure di questa nuova vita. Però ti vorrei rassicurare del fatto che, appunto, come hai detto anche tu, i bimbi crescono e anche velocemente e non solo, poi c'è anche la possibilità, grazie al cielo, adesso di, ehm, avere delle mete <swallows> anche un po' a misura di famiglia, il che rende ovviamente il viaggio mol certamente meno avventuroso, però ci sono delle possibilità per rendere fattibile anche qualcosa che un tempo faceva parte della tua consuetudine e che adesso potrebbe diventare magari, ecco, non una routine, come, giustamente, dicevi, ma qualcosa che si può fare. Intanto, ehm, somma, mhmm, mi mi fa piacere che tu abbia mantenuto comunque una delle tue passioni che un po', ehm, ti bilancia con il peso della vita quotidiana tra lavoro e famiglia che è quello della danza e, anzi, ti esorto a, mhmm, cogliere tutte le occasioni che ti sono possibili proprio per andare a, ehm, inserirlo sempre di più, ecco, a meno che sia proprio incompatibile. Ora non so quali sono i tuoi orari della giornata a livello lavorativo e l'impegno con la tua famiglia; se me lo puoi dire, mi faccio un quadro un pochino più preciso.
Mh-mh. Sì, certo, volentieri. Tutto quello che hai detto comunque per me è ri confortante, ehm, sono felice che che anche tu abbia un punto di vista simile al mio e che, ehm, appunto, mi stai rimarcando l'importanza di di di portare avanti delle passioni della vita, che io credo che ci mantengono accese, insomma, mantengono quella fiamma accesa che poi è quella che è un moto un motore un po' che serve per alimentare anche tutto il resto de delle altre cose, insomma. Ehm, per quanto riguarda, appunto, la i miei impegni, allora, il lavoro è flessibile, nel senso che ho degli orari fissi, ehm, nel pomeriggio, soprattutto, qualche ora fissa la mattina e poi dopo io ci ricamo intorno, insomma. Ehm, cerco di prendere spazio, ecco, sia per attività fisica la mattina, un 2 o 3 volte a settimana e poi dopo iniziare a lavorare; poi mi fermo, aspetto la bambina che torna da scuola, preparo il pranzo- normalmente sono io che preparo- ehm, si mangia, si riprende l'attività lavorativa verso le 3 e mezza del pomeriggio e dura fino alle 7, 7 e mezza, 8 dipendendo dalle giornate. Ho più tempo verso la fine settimana. I venerdì li tengo come jolly, nel senso che ho sempre un sacco di lavoro back office, come si suol dire, e a volte anche, appunto, comunque del lavoro invece ehm, qualche progetto da da sbrigare. A volte, invece, ce l'ho un po' più libero, sto con la bambina e l'accompagno a qualche attività, cosa che non posso fare durante la settimana. Eh, i i weekend, a volte lavoro, a volte ce l'ho libero, sono io che che so giostrarmi un po'. Questo è, più o meno, quello che che è la mia la mia settimana tipo, ecco.
<snorts> Certo! Certamente. Beh, guarda, allora, da quello che mi racconti, il fatto che tu abbia una routine più o meno strutturata è sicuramente un vantaggio e mi sembra che tu sia anche ben organizzata tra, diciamo, ore lavorative e ore anche di, mhmm, <clicks tongue> ehm, destress, <chuckles> chiamiamolo così, quindi, ehm, attività di fisica, quindi dedicata alla tua passione per la danza, piuttosto che che altro; ed è, secondo me, già un buon punto di partenza. Questo non vuol dire che si può andare a lavorare magari su quella parte più di di viaggio che potrebbe sicuramente coincidere con i vostri weekend. Ora io non so, ehm, quale sia l'età della tua bambina, ma sarebbe bello secondo me iniziare a coinvolgerla, ehm, nei tuoi nei tuoi desideri, nei nei nelle tue ehm, <clicks tongue> nei tuoi progetti di viaggio, o o compatibilmente ovviamente co con l'età. Ehm, io ti ti consiglierei di farti, ecco una magari un'immersione una sera che hai meno da fare e che ne hai voglia di, ehm, blog e comunque siti di, ehm, genitori in viaggio, viaggiatori in formato famiglia perché ti danno degli spunti veramente interessanti su delle mete abbordabili, appunto, nei weekend che potrebbero proprio fare al caso tuo, in modo da riprendere anche quella parte, chissà, magari un giorno fare dei viaggi un pochino più strutturati. Sono certa che, ecco, già soltanto il raccontare a tua figlia le tue avventure, i tuoi viaggi, ciò che hai visto potrebbe già comunque essere u un buon punto e e per tornare a sognare e per tornare anche a realizzare quelle quelle piccole escursioni vicine e lontane che potrebbero comunque un po' far ritornare la fiamma <chuckles> della tua passione per il viaggio.
Mh-mh Mh-mh I. Certo. Sì, sono veramente d'accordo con te. Di fatto non ti ho raccontato che io l'anno scorso ho fatto un viaggio con mia figlia in un altro continente, io e lei, ma poi supportata anche da altre persone conosciute, ed è stato veramente, veramente bello, ehm, proprio andare in Africa insieme a lei e proprio avere quest'avventura insieme. Forse, appunto, te ne parlo oggi perché sono un po' nostalgica perché saremmo partite tra qualche giorno proprio un anno fa e quindi, ecco, mi sarebbe piaciuto quest'anno ripetere, però, appunto, non sempre possibile va
Ah, che meraviglia! <chuckles>
E con quel momento, con quelle emozioni e quella spinta che ho avuto per prendere il coraggio tra le mani e e fare questa avventura insieme. Mi ha fatto bene parlarne con te. Mh.
Ma sì, ma, sicuramente, nel futuro, avrete di nuovo modo, anche se non sarà magari un viaggio così impegnativo, però anche se fosse qualcosa di più vicino comunque è una tua passione e vale la pena tenerla viva.
Grazie mille per avermi ascoltata, m'ha fatto veramente piacere parlarne con te.
Ma figurati, sono contenta di averti dato il mio punto di vista ed esserti in stata, in qualche modo, utile, quindi buona giornata a te.